Mmh, négliger comment? Heu, tu n'as pas fait, heu, les vérifications, les révisions, c'est ça, hein?
Exactement, exactement, je n'ai pas fait, heu, j j'aurais dû, comme tu dis, faire une révision avant de partir, or moi, bah, dans mon pff, dans ma folie ou dans ma dans ma joie de partir, heu, je me suis dit: «Allez, j'ai ma voiture, je m'en vais, je m'en v ça m'est égal, en fait». Heu, je heu, bah, je je pars heu, oui quand même, heu, de de France, hein, jusqu'en Portugal jusqu'au Portugal.
OK. Mmh. Ouais. Tu partais à combien de kilomètres, heu, de chez toi? C'était vraiment, heu, une grande distance? Ah! Ah oui, d'accord, ouais. Oui, c'était un sacré chemin.
Ouais, donc en fait, est ve oui, mais je m'étais dit: «Heu, ça va être cool, je vais faire ça en 2 jours», tu sais? Je vais dormir le soir, heu heu, en France, à la frontière espagnole, et puis le lendemain, je repars, heu, de la frontière espa de la frontière franco, heu, espagnole. Eh ben, je me je me fais le trajet, tu vois? Espagne-Portugal.
D'accord. D'accord.